Да, ну вот я не знаю, ва в Азии, может быть, видели там какой-то поезд, он с какой-то дикой скоростью просто едет, а, ну
Ну, это нь он к экологии, по-моему, никакого отношения не имеет. И вообще, в принципе, азиаты от экологических проблем очень сильно далеки. Им в общем-то, э
Ну, то есть у у них их нет или наоборот, э, у них, э, их много, но они не хотят их решать?
Они их не хотят решать, для них это нормально. Это что-то в менталитете всё вокруг загаживать, так скажем. Потому что я помню моих друзей из Нидерландов.
Ага. Мгм.
Они, в смысле, они голландцы, когда они приехали 1 раз в жизни отдыхать в Таиланд, у них был культурный шок. Потому что они говорят: "Как? Мы каждую травиночку бережем, каждый квадратный сантиметричек, раздельный сбор мусора и вот это вот всё, а они живут вот так? Да вы понимаете, что всей Голландии, всей моей жизни не хватит, чтобы нейтрализовать год жизни тайца".
Ага. Мгм. От того, на насколько грязно. Ага. <chuckles> Мгм. Ах, да, да. Но опять же, если Азия и я зн например, слышала, что Китай довольно загрязнён из-за индустрии вот и из-за всего, да?
Очень очень очень. Еще из-за того, что людям в принципе плевать на пластик, на вот эти проблемы. Они в этом неграмотны, они об этом не думают. Это мимо их менталитета.
Но а вот Мгм. Ну да, с другой стороны, а почему государство нип не поднимает эти проблемы?
Ну может быть, когда-нибудь будет. Государству это невыгодно.

Э, м, ну, вот даже и, м, у, элементарно в университете стоят тоже разные, э, ба бачки для разного вида мусора, и во всех 1 и то же лежит часто.
Ага. <gasps> Ничего себе, вот это да.
Да, или, например, тоже на улице где-то всё подряд.
Слушайте, а это по всей Италии или это только вот в вашем регионе, вы не знаете?
Ну, я не знаю, я вот и в Милане была, так было, и в, э и в поменьше гор городе. <chuckles>
Мгм.
Ну, тоже как-то, как будто бы итальянцы такие не не очень, а, парятся, скажем так, по этой те не заботятся. И как-то не сильно, н н не не так, как в Германии, например, и в прочих, а
Ну, это печально. Не заботятся. О да, я вспомнила, как я в Германии лазила, э, кстати, к слову о том, как технологии помогают решать экологические вот эти штуки все. М, я лазила в мусор, потому что меня угораздило бутылки из белого стекла выкинуть в бутылки из зелёного стекла. Я думала, что это просто для стекла, оказывается, оно разноцветное.
Мгм. А там там ещё по по цвету стекла сортируется.
М-да, а технологии там при том, что соседи быстренько стуканули, эти быстренько посмотрели, из какой квартиры. Мне подруга говорит: "Лезь". Говорит: "Теперь доставай свои белые стёкла из зелёной мусорки, а то нам штраф 200 евро придёт".
Да, конечно. <chuckles> Ничего себе. Вот это уровень ответственности у у всех, у населения.
Да, и камеры, главное, стоят, соседи стуканули, камеры стоят, камеры тут же проверили, и ей прям положили, э, письмо в ящик, что, типа, вот вы накосячили.
<chuckles> Ого, ничего себе. Я, конечно, поражена. <chuckles> Нет, я не могу такое представить в Италии и
Будьте добры. А причём это было лет 10 назад.
А, уже тогда.
Да. Но это, знаете, это земля Баден-Вюртемберг, у них даже побеждала на выборах в то время партия "зелёных", то есть они, ну, это просто эта земля, так она они этим славятся. В принципе, у них вот, м, мэр этой, не мэр, а, как его назвать, как он называется правильно по-немецки, м, ну, будем говорить не по-немецки- мэр.
Здесь как-то М. Мгм. Мгм. Ага. М. М, ну, если по-нашему, то по сути ме мэр. Мгм.
Да, вот этого вот, э, значит, э, города главного, да, Нюрнберга, он жил в другом городе за 30 километров от рабочего места, и он на работу ездил на велосипеде, а когда плохая погода, то на автобусе. У него 1 была в семье машина у жены, потому что жена возила детей. То есть, представляете, такой чиновник такого высокого ранга.
Мгм, мгм. Ага. Вот это А, вот это показатель, конечно, да.
Да, он блюл экологию, у него даже не было машины, он на велосипеде зимой.
Мгм, мгм.